Ehm, b beh, in quel caso, come dire, <chuckles> rispetto a u a un evento, mhmm, così tanto piacevole, si fanno dei sacrifici, ecco. Uhm, anche perché
Eh, il problema è che quando i sacrifici avvengono solo da una parte, e quindi diventa poi difficile, ehm, così, cercare di gestire il tutto. Nella fattispecie, mio marito aveva avuto un'eredità, da parte di sua mamma, perché, mhmm, insomma, è venuta a mancare, quindi, si è trovato con questa disponibilità, ehm, che lui ha messo a disposizione della famiglia. Ma ora che questi fondi, iniziano a scarseggiare, inizia un po', non dico a rinfacciare, però a far presente, che se lui avesse avuto ancora i soldi che ha messo a disposizione, magari per me, o, ehm, per la casa, ehm, in questo momento eh, lo so, però non è semplicem così. Diciamo che, quando una persona nasce indipendente, vive in maniera indipendente, e ha comunque quel pizzico di egoismo in più, ehm, fa fatica ad avere questo tipo di condivisione, e s su tutto, l'essere umano riesce ta in tante situazioni, a condividere praticamente tutto, ma il discorso dei soldi
Sì, dimmi pure. Mh-mh. Okay. Chiaramente. Mah! Vabbè, è un p è per la famiglia, in in senso generale. Mh. Tranne <chuckles> economico è sempre è sempre un po' complicato da da poter da poter gestire; ma credo che, nel caso specifico, magari, di una difficoltà dovuta a mhmm, alla perdita di un di un lavoro, sia anche un discorso magari magari questo vale soprattutto per l'uomo, poi man magari non è così, però, anche da un punto di vista morale, in qualche modo, ti segna perché, fondamentalmente, negli stereotipi, diciamo, della famiglia, l'uomo è quello che, ehm, un pochettino di più provvede da un punto di vista materiale, no? Ehm, e anche
E esatto, esatto. Beh, forse questo nell'800, oggi è un po' diverso. <laughs>
no, nel se no, no, no, no, non volevo non volevo dire che oggi è così, però, inconsciamente inconsciamente, da un punto di vista morale, uhm, il fatto di non poter dare un apporto- ma, questo vale anche per la donna, eh- dare un apporto magari a una cosa condivisa, come può essere la nascita d di 1 figlia, di 1 bambina, anche moralmente, non è una situazione facile da affrontare.
Mah, io credo che ognuno deve dare l'apporto, per quello che può, e per quello che riesce. Detto questo, chiaramente poi, non è che se io posso apportare 10, ehm, mi devo poi ehm, non so come spiegar cioè, se io posso apportare 10 e, l'altra parte può apportare 20, non è che il fatto che
Sì, non mi devo sentire in colpa se se se posso apportare il massimo no, no, no, quello sì, però, dico, proprio
se io non arrivo a 20, okay? E chi arriva a 20, non è che si deve prendere, secondo me, tutta una serie di libertà a schiaffo, no, rispetto a chi ha 10, di, magari, concedersi delle cose, come tempo libero, hobby, passioni, perché ha quei 10 di disponibilità in più. Quello, mhmm, non lo ritengo proprio una condivisione familiare.
In più, no, no, no, questo sicuramente

No, in qualche modo le domici
Un sacco di volte un sacco di volte il bollo dell'auto ad esempio, le lui si è dimenticato di pagarla, ehm di pagarlo e quindi poi arrivava la cartella da, ehm ,così con gli interessi da pagare dopo. E io gli ho detto: "Tanto se devi pagarlo, fai la domiciliazione bancaria, tra l'altro ne hai anche una riduzione di quello che devi pagare." Ma ci ho messo, boh, 6, 7 anni prima di riuscire a farglielo fare eh, 6, 7 anni.
Sì. Con gli interessi, con la mora e tutto il resto. Mh, esattamente. Eh! Sai è come come hai detto tu, magari uno ha una forma mentis ehm, in in quel modo, mhmm, diciamo il fatto di poter avere le domiciliazioni o magari anche co con l'epoca del digitale di pagar le bollette tramite delle app o delle cose è una cosa in ogni caso ti facilita, ehm, il compito, che tanto le le bollette oppure, ehm, e
Si evita le code soprattutto.
esa sì, ti fa risparmiare molto tempo, tanto comunque sia, ehm, quelle sono spese fisse, sei chiamato a doverle pagare. E quindi e e, come dire, il vantaggio sta nel fatto di recuperare un pochettino di tempo perché non devi andare fisicamente all'ufficio postale, in tabaccheria, la paghi, ehm, <chuckles> da questo punto di vista quindi vi siete divisi così, ehm, per quanto
Esatto. Esatto. Sì, lui è più per le spese variabili, tipo la spesa alimentare, che quindi non è che compri tutti i giorni o tutte le settimane le stesse cose. E poi le famose spese impreviste, come ti dicevo all'inizio, magari la visita medica imprevista, l'elettrodomestico che si guasta, per cui hai bisogno dell'intervento del tecnico, insomma cose di questo tipo.
Sì. Chiaramente e ti volevo chiedere questo, mentre per quanto riguarda che so, i soldi destinati alle vacanze
Mh-mh. <laughs>
come come fate? <chuckles> Come fate come fate? E c'è qualcuno che ti occupa
Tu mi stai provocando.
Ehm, sì, assolutamente, però que quella magari è può essere fonte di tensione perché magari chi si occupa del volo, chi si occupa dell'alloggio, ehm, oppure la la dividete a metà, non so.
<laughs> Allora dipende e il e il motivo della vacanza. No, dipende il motivo della vacanza. E s ad esempio nell'ultima estate abbiamo fatto 1 settimana al mare in Toscana, ma è stata una settimana che è arrivata dopo che io c'ero già stata in un'altra s in un altro periodo, ehm, perché in quel periodo lui andava in giro per l'Europa, a vedere dei concerti di un artista che segue, e quindi io ho dovuto prendere ferie dal lavoro perché ovviamente con una figlia piccola. E quindi ho preso l'occasione per andare al mare. Mio zio aveva questa casa al mare, e quindi me l'ha prestata e in quella settimana abbiamo scoperto una realtà che ci piaceva, per cui poi quando c'era la settimana tutti insieme, abbiamo deciso di ritornare lì. Ed essendosi lui fatto le sue vacanze in giro per l'Europa secondo i tempi e i modi in cui voleva lui, allora poi ha pagato quella che è stata la vacanza dopo, okay, in termini di alloggio.
Okay. Mh-mh. Ecco, bene. Sì. Mh-mh. Ah! Quindi